Fíjate que la he querido mexicanizar. <chuckles> Sí, se me ocurrió algo muy bueno, fíjate, que no he hecho, porque no he tenido tiempo, pero, em, uno de estos que uno de estos días que, pues, me pues, hay veces que me dan 2 días seguidos de descanso de mi trabajo, entonces voy a poder hacerlo, ¿no? Em, quiero hacer una pizza, pero quiero ir con el taquero, y decirle que me dé unos 2 kilos de de carne al pastor, es un trompo que tienen, es como ajá, y lo cortan, y te bueno, lo van cortando así, te van sirviendo la carne, ¿no? Ah, bueno, pues, le voy a decir que en una bolsa me de unos 2 kilitos y le voy a echar, en vez de pepperonis, le voy a echar encima eso.
Okey. <chuckles> Sí. Okey. Sí. Sí. Para hacer la prueba. Okey. Okey. Sí, eh, suena ,eh, bastan sí, sí, sí, suena bastante atractivo. La verdad es que sí he escuchado de de esa de esa, este, de de esa pizza. Sí, de verdad que sí, eh, acá en el en el lugar donde donde vivo, acá en donde vivo, este, sí, ah, eh, he visto lugares en que la ofrecen. Inclusive, en alguna ocasión llegué a ver una pizza de tacos. No sé cómo te suene eso. O sea, ya ni ni ni Sí, sí. Sí, sí, entonces, este
Una pizza al pastor, hermano. <laughs> Estaría muy bien. Pizza, ¿en serio? ¿Ya existe? Ujú. <laughs> Sí, o sea, una pizza con tacos arriba, ¿no? Qué loco. No, eso no tiene sentido, ya, ya, ya. Como si yo hago una pizza y le pongo hot dogs arriba. <chuckles> No, no.
Sí, ya e es como Sí. Sí, pero pero bueno, yo me imagino que, pues no es lo mismo que tú vayas, la compres ya así preparada, a que tú la prepares, ¿no? Ent Sobre todo, si la preparas como a ti te gusta.
Pues Ah, no, yo la hago, la pizza, este, sí, sí, yo la hago. O sea, yo hago la ma yo lo compro desde el desde que es harina, o sea, que es de que es polvo, hasta que es una pizza servida en la mesa sacando vapor, con todo mundo babeando. <chuckles> Sí.
Desde la masa. Okey. Okey. Sí claro, sí, sí. Y, por ejemplo, dentro de la cocina italiana, por decirlo así. ¿También preparas otra cosa? Pastas, este, pues es que básicamente es eso, ¿no? Ajá.
Ujú. Sí. Otras 2 cositas. Sí, otras 2 cositas que también sé hacer. Sé hacer lasaña y también sé hacer espagueti.
Ujú.